Eh, pues siento que vivimos en en un mundo, eh, en en el que nos hemos encargado de tener que hacerlo todo muy rápido, ¿no?, eh, la música va rápido, la moda va rápido, el trabajo va rápido y, pues, muchas veces sientas que sientes que te quedas atrás. Mm, luego, después buscamos, ah, como maneras de organizarnos, ¿no?, vamos poniéndonos metas, haciendo tareas más pequeñas. Eh, pero, en tu caso, ah, ¿cómo priorizas tus metas cuando, pues, sientes que como que el mundo se te va o sientes que todo parece muy urgente?
Ay, pues sí, no, no es fácil. <laughs> Alguna ocasión escuché en uno de mis trabajos es: "Hay que organizar lo urgente de lo urgente, ¿no?". Entonces, así como que "¿Qué?", <chuckles> se oye chistoso, pero es cierto, o sea, llega un momento donde todo se convierte en una bo empieza como una bolita y acaba una superbola de nieve, ¿no? Entonces, tienes que ser, eh, <exhales> yo creo que te tienes que sentar un momento, tienes que darte un momento como para respirar, incluso, este, salirte o a la puerta donde a lo que tengas a tu alcance, porque en en un trabajo, pues, a veces, no te puedes salir, ¿no? Entonces, a lo mejor a la puertecita o incluso irte lavar las mano, mojarte la cara, qué sé yo. Cualquier cosa que te saque como del momento del de la euforia de que estás en la presión de "¡Ay! ¿Por dónde empiezo, no?, o sea, ¿por dónde voy a empezar a hacer esto que al final del día se tienen que hacer sí o sí, no?". Entonces, es primero, pues, relajarte y después anotar todo lo que tienes pendiente. Y entonces, ahora sí, ya puedes tomar decisiones, eh, para empezar a desatorar todos los todas las cosas que tienes pendientes. Entonces, yo creo que ponerle hacerlo en un escrito, yo creo que sí es importante que lo escribas porque así ordenas tus ideas, porque en la cabeza, luego traes un mundo de, ay, una maraña diría yo, así hecho bolas en tu mente. Entonces, primero desenredas las cosas y después las vas y las bajas a a una hojita sencilla, no tiene que ser la gran cosa, no tiene que ser un formato, no tiene que ser una hojita sencilla donde tú escribas, es más lo que tengas a la mano, por practicidad.
Mm. <chuckles> Sí. <chuckles> Sí Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Sí. Ujú. Ujú. Okey. <chuckles> Sí. <chuckles> Okey, perfecto, claro. Sí, yo yo yo diría, de no escribirlo en en el celular. Porque siento que no es lo mismo, ¿no?
Pues sí, puede ser un poco diferente. Si lo manejas bien, porque hay gente que, ¡uy!, que mis respetos. Manejan súper bien, traen agendas y traen todo eso. Pero, si de plano es algo así, que se te complica más, utilizar la tecnología, pues lo que lo que esté a tu mano. O sea, yo creo que, eh, en mi caso, es a ser prácticos. O sea, tomar decisiones, rápidas y prácticas, ¿no? Obviamente, tienen que ser muy objetivas, porque, ¡guau! Hay decisiones, que en vez de arr arreglarlo, lo enrollan más ¿no? Entonces, sí tienes que fijarte bien, lo que estás decidiendo, y tiene que ser, con plena consciencia. Por eso, tienes que bajarte, la parte emocional. Eh eh, va o sea, callar tu emoción, para que entonces, escuches la razón. Si no, no lo vas a entender, no lo vas a hacer correctamente. Y y se va a acabar el día, y no hiciste nada. O sea, diste vueltas en círculo, y nunca hiciste nada. O sea, solo perdiste tu tiempo, eh y y se complicó mal la situación. Al fin al día, no lo resolviste.
Lo des lo de escribir. Pues sí. Ajá. Pues sí. Ujú. <chuckles> Sí, de hecho. Ajá. <clears throat> Sí. Sí. Ujú. Pues pues, sí, tienes razón. La verdad que, siento que, el hecho de tener, las cosas anotadas, como bien dices, mm, pues sí te ordena, ¿no?, sí te ordena. Es c es como si o sea, es que ya tú sabes, ¿no? Muchas de estas veces, ya tú sabes, lo que tienes que hacer. Pero, pues, eh, parece más fácil hacer otras cosas, y y eso hacerlo, en un momento más, ¿no? Que se convierte en todo el día. Am, pero, pues, sien s siento, que el hecho de escribirlo, ah, te ayuda mucho, a decirle a tu cerebro: "Okey, ya sé que queremos hacer esto. Pues mira, lo vamos a hacer así". Y y, es muy diferente. Es muy diferente.
Claro. Exacto. Ahí, tienes que gestionar, el tiempo también. O sea, ¿cuántas horas tengo, no? O sea, por tu experiencia, ya sabes, de alguna bueno, si eso es laboral, y ya tienes al algo de tiempo, ahí trabajando, dices de: "Bueno, ya sé", ¿no? O sea, ya sé que ya sé más o menos, cuánto me lleva cada situación, ¿no? Porque son situaciones, ah, digamos, en cierta forma, repetitivas. Eh, obviamente, tú sabes cuál te lleva más horas, cuál vaya, también tienes que pensar, de cuál tiene más impacto, ¿no? O sea, cuál trasciende, cuál no trasciende, ¿qué pasa si dejo esa, o si se queda al último?, ¿no pasa nada? ¿Se puede hacer al siguiente día? Entonces, tienes que pe pensar. Yo yo creo, que le daría prioridad, al impacto, ¿no? Lo que está trascendiendo. Lo que, si no lo haces, va a pasar algo peor ¿no? Entonces, hay cosas que puedes, a lo mejor, pospo no posponer, sino, dejar al final de la fila. Porque dices, bueno, tengo tantas horas Eh eh, o sea, visua ah, visualmente puedo hacer de 10, o a hacer 5 Entonces, vas a empezar, por las que tienen más impacto, por las que sí van a trascender, y por las que sí van a perjudicar. No tan solo a ti, sino, a todo el entorno, en un am en un aspecto laboral.
Ujú. Mm, ajá. Sí. Ujú. <clears throat> Ujú. <clears throat> Ujú. Sí, eh, pues, sí, fíjate que sí, porque siento que, eh, pues, <chuckles> sí es que es muy cierto. Siento que e es lo lo lo típico, de hecho, que dicen, eh, que si tú no estás bien, ¿cómo vas a estar bien para los demás?, tienes que estar bien contigo primero. Y y, bueno, hasta cierto punto, ¿eh?, porque luego eso también lo llevan, por ejemplo, a relaciones románticas, el hecho de que, eh, tú tienes que estar completo y y ya tener todo resuelto, básicamente, si quieres, ¿no?, considerar entrar en una relación, y, pues, no es así, o sea, la la mayoría del tiempo, eh, vamos, eh, estamos trabajando al día, ¿no?, eh, vamos sobre la marcha, em, entonces, pues, sí, o sea, y y también quiero hacer hincapié en en en lo importante y y bueno, pues, por la gente con la que hablo, la verdad, creo que es algo que tenemos como así muy, mm, interiorizado, todos lo sabemos, pero pocos aplicamos, y es el hecho de, mm, tomarse una pausa, que tan importante es, ¿no?
Ajá. Ay. <laughs> Sí, definitivo. Yo creo que ese es el principio de la razón, <chuckles> porque cuando estás en el momento de la euforia, o sea, solemos tomar decisiones, ay, le dicen muy viscerales, ¿no?, o sea, de emociones, de, si estoy enojado, voy a tomar decisiones enojadas. Entonces, las resultado es casi seguro fracaso o rotundo error, porque obviamente estás yéndote a raíz de tu emoción más fuerte. Entonces, también si estás muy contento, también puedes tomar decisiones equivocadas porque te dejas llevar por la emoción. Entonces, sí tienes que darte ese tiempo como para que la razón entre dentro de tu emoción. O sea, si estás muy enojado, si estás muy demasiado contento, tienes que ser un equilibrio, ¿no?, o sea, donde puedas tomar decisiones claras, acertadas y y pues que realmente cumplan el propósito que tú estás buscando. Entonces, sí debes darte el tiempo definitivo, debes manejar el tiempo de una manera lo más inteligente posible lo más productivo posible y bueno un aspecto laboral a o vaya o sea tú sabes que trabajas una jornada entonces tienes que resolverlo dentro de esa jornada y y tú sabes el impacto, eh, que puede llevar conllevar no tomar una decisión. Tampoco puedes estar dudando, o sea, tienes que hacerlo con claridad. Porque igual y ya ya conlleva un equipo, ¿no?, entonces, ya depende también a quién vas afectar. O sea, son muchas cosas involucradas. Cuando eres tú solo, que es es algo del día a día, porque no te creas también en tu casa, cuando estás en casita, también puedes tomar malas decisiones, ¿no? y decir: "Okey, la primera es a qué horas me voy a levantar", ¿no?, o sea, sí, okey, si no te levantas a esa ahora ya todo tu mundo puede cambiarse, ¿no?, entonces sí tienes que respetar tus decisiones, tus propias decisiones. Tienes que respetar tus tiempos y tienes que yo la verdad te recomendaría que vayas palomeando esas actividades porque de verdad son muy liberadoras.
Ujú. Mm. Sí. Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Sí. <chuckles> <chuckles> Ujú. Sí. Mm, ajá, sí, justo eso, eh, se siente muy bien, ¿no?, eh, también te da la sensación de de que, pues, sí estás avanzando en lo que dijiste que ibas a hacer, y hay pocas satisfacciones, ay, tan parecidas como como a esa, ¿no?, ah s s siento que lo lo estamos manejando bueno, estamos hablando de trabajo y todo, pero siento que lo estamos manejando como, eh, desde el punto de vista en el que nosotros tenemos, pues, más bien el control, ¿no?, eh, pero, pues, nos descontrolamos, ah, eh eh, pero, pues, también se pueden dar a a algunas otras clases de situaciones, por ejemplo, que, ah, como bien en el trabajo, este, que tu jefe, ¿no?, sea el que está, eh, aplicando, eh, esta urgencia en ti o alguien tu de tu familia, ¿no?, no falta que con cuando vas a tomar una decisión importante y lo haces saber, este, pues pues, quieren quieren lo mejor para ti, ¿no?, <chuckles> este
Sí. Claro. <chuckles> Sí, pero a veces, te presionan, entonces, guau, tomar decisiones bajo presión, eh, sin pensarlas, eh, pueden ser caóticas, entonces, yo la verdad en un caso familiar, como dices tú, una emergencia familiar, eh, que el jefe te pide cosas, yo creo que también se vale alzar la mano, ¿no?, decir: "¿Sabes qué?, sí, lo hago, pero necesito tanto", o "Necesito tal ayuda", o "Necesito" o, "¿Sabes qué?, dame tiempo", o, "¿Sabes qué?, con todo respeto en esta decisión, pues, la pena, es es decisión mía". Entonces, yo creo que sí es poner límites, incluso con tus jefes, o sea, con todo el respeto del mundo, pero también hay limitantes, entonces, eso se sale completamente de tu control, eh, y tienes que dec enfrentarlo y decir: "¿Sabes qué?, no". Eso no es fácil, ¿eh?, y mucho menos de un jefe, menos, no no no es tan fácil. <chuckles>
Sí. Ujú. No. Sí. Sí, claro. Ujú. Ujú. Justo, sí, sí es lo que me quedé pensando, em, eh, no no lo tenía en mi mente, vaya, o sea, en mi mente era como de que n no no tenía pensado ponerle límites a un jefe de de y y, pues, me quedé pensando más y dije: "No, pues, sí lo llegaste a hacer", este, pero y, mm, de manera muy inconsciente, se me hizo muy curioso que lo mencionaras y, pues, sí, es es la verdad, es algo más complicado.
Este <chuckles> Eh. Sí, sí, sí. Mira, te cuento una situación a grandes rasgos. Ah, cuando inicié a trabajar bueno, estuve en una empresa por 21 años, ya te imaginas todo lo que viví. Hubo una situación muy particular, fíjate que me cambiaron de puesto. Estuve estuve brincando de puesto en puesto, o sea, tuve la oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, dentro de tu crecer están las limitaciones también. Entonces, tuve yo una diferencia con uno de mis jefes, no era mi jefe directo, era mi el jefe de mi jefe, imagínate. Entonces, ya era hablamos de un gerente, ¿no?, hablamos de en con mi jefe no tenía problemas, sino con el jefe de mi jefe. Entonces imagínate, yo dije la verdad, eh, yo nunca era de las que lloraba en el trabajo, déjame decirte. Esa ocasión fue la única vez que me hicieron llorar, a ese extremo llegué, ¿no?, de decir: "¿Sabes qué? Esto no puede continuar así, esto te limita para crecer". O sea, era más joven, muchísimo más joven, realmente, tenía muy poco tiempo en este empleo, ¿no? Hablamos de los 21, quizá, un par de años. Tenía poco tiempo, tenía poquísimo tiempo, y y estaba conociendo todos los puestos. Afortunadamente, tuve la bendición de cambiar de puestos, pues, muy, muy, muy seguido, ¿no?, a años seguidos. Y en este puesto estaba incursionando, estaba incursionando ese puesto, exactamente iba ah, la empresa se dedicaba a vender, eran ventas, ¿no? De de una de una cierta producción. Entonces, mi función era hacer la parte de importaciones, exportaciones, y yo tenía que hablar con los planeadores, o sea, mi función era hacer la conexión entre el almacén de producto terminado, y los y los que producían, ¿no?, los producción, este, planeadores y todas las personas involucradas. Entonces
Okey. Ujú. Okey. <chuckles> Sí. Ujú. Okey. Guau. Sí. Okey, okey. Okey, qué buena onda. Mm, ajá. Okey. Ajá. Ajá. Okey, okey, okey, ajá.
eh, la verdad nunca entendí su molestia del de, ahora sí que del jefe, del jefe, y y llegó a gritarme en medio o sea, a mí me sentí en medio de mucha gente, lo cual, a mí se me hace muy poco ético, que alguien llegue, y te grite así, sino o sea, si ni ni siquiera un previo anuncio. Cometí un error un error que a mí me dijeron, bueno, es lo que te digo, también tienes que informarte. Eso eso también me dio esa experiencia de no quedarte con la primera versión, sino investigar bien a fondo, y buscar leer, y hacer lo que tengas que hacer para que tu trabajo sea lo más excelente posible, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tienes que sufrir para entenderlo, ¿no? Entonces, la situación con esta persona fue
O sea Ajá. Claro. Por supuesto. Ujú. Ujú, justo.
pues, me gritó, a mí no me pareció. En ese momento no no no le grité, porque se me hizo una falta de resp dije: "Cómo lo voy a gritar, el jefe, de mi jefe", ¿no? Entonces dije: "No lo voy a hacer por respeto a la per a su posición, no a la persona, a la posición", ¿no? Porque eso no se hace. En un trabajo, no debes hacer eso, no es en dado caso, separa a tu gente, y llama la atención, como la tengas que llamar, pero pero a solas. Porque es bien difícil cuando lo hacen como enfrente es muy hu o sea, yo me sentí muy humillada, enojada, impotente. Yo dije: "No, esto no puede continuar". Entonces, me busqué la oportunidad, platiqué con el jefe, sí hablé las cosas como son, o sea, tan directas como son.
Ujú. Okey. Claro. Ajá. Justo eso. Sí. Qué bueno, qué buena eres.
Y y yo le dije: "Pues, usted decide", le digo: "Usted decida, yo no estoy dispuesta a que usted me trate de esta forma, yo lo respeto por mi educación, pero, pero usted no se está ganando mi respeto". Así a ese nivel le dije. Se sorprendió el jefe. Mira, después de ahí, santa paz. O sea, gracias a Dios, estuve muchos más años trabajando con este jefe. Fueron 10 años de esos 21. Y las cosas funcionaron. O sea, fue bueno, a pesar de de los miedos y de los: "Pues, me va a correr", ¿no? Porque es lo primero que pien "Me va a correr", pues, ya, yo dije, la verdad, en ese momento como que solté todo, y dije: "Pues, si me corre, las cosas pasan por algo. O sea, sí, sí solté todo", dije. "Ahora sí que pase lo que tenga que pasar", ¿no? Entonces, lo enfrenté, platicamos, este, se sorprendió demasiado. Yo creo que se puso hasta pálido, <laughs> siempre con respeto, siempre fue con respeto, pero sí fui muy directa, y muy honesta con él. Y la verdad, fue lo mejor que pude haber hecho.
Ajá. Exactamente, sí, sí. Ajá. Okey. Mm, claro. <chuckles> Qué bueno. <chuckles> Ajá. Guau, qué bueno. <chuckles> Muy bien. Que suena como lo mejor que pudiste haber hecho, la verdad. O sea, sí, sí, es justo lo que te iba a decir. Eh, qué bueno. Eh, pa para empezar, estoy de acuerdo con el hecho de que, eh, que rhagan, eh, o sea, ya no solo digas llamarte la atención en en público, sino gritarte. O sea, ya me parece algo como de que muy, muy desubicado. Mm, no le gritas a una persona, ¿sabes? Y ya. Este, menos en el trabajo, como bien dices. Ah, y y también siento que eso va acompañado con un poquito de aires de sentirse bien superior, ¿no? Am, sí, sí, sí. Entonces, pues, qué qué bueno que lo lo manejaste como lo manejaste en su momento. Eh, supongo que te sirvió muchísimo y hasta la fecha, pues, mira, lo cuentas como muy lo tienes muy muy vívido el recuerdo, y creo que es muy sano, es muy sano. Te felicito mucho, la verdad, por haber actuado así.
Exacto. Parte de Sí. Y eso es por No, muchas gracias. Y no y eso es para lograr un fin común y, todos juntos, logramos metas y tenemos dificultades, pero sí tenemos que sentarnos a pensarlo 1 minuto, y tomar, pues, la mejor decisión posible desde el aspecto de ya razonarlo, no tan solo llevarte por tus puras emociones.
Justamente sí, justamente, no llevarse por las emociones, que muchas veces lo hacemos. A veces ayuda, pero hay que saber también, eh, cuándo, cuándo sí y cuándo no. Muchas gracias, lindo día.
Bueno, gracias. Igualmente.